Понимаешь? Мы не знали рынка в тот момент. Поэ
Мгм. Ну это как все обменники в аэропорту.
Да, вот это и был. Это он и был, этот обменник, только из которого удрать невозможно было.
Мгм. Да, да. Да, там ничего не нужно, да. Вот, да. Поэтому стесненные обстоятельства, м, м, возможность, э, точнее необходимость принимать решения быстро и так далее, все все все способы были у него в руках. Хаб
Его получается лавочка она была, м, как бы вот маркетинговый ход он он и и таргетинг здесь было идеально всё настроено можно сказать.
Мгм. Мгм. М-да, да, да, да. Вороночку сделала, так сделала. Ну в этом смысле как-то мы ходили в заведение, где взяли чай, он каких-то колоссальных денег стоил по тем временам, а всё было очень просто, люди поняли, что у них там мало заказывают еду, а берут постоянно чай и они с чая там процентов 500 что ли сделали, 600 накрутку как бы. Ну и всё, и нормально, отбили сидение людей просто так, без еды.
Мгм. <chuckles> Да. М, да. Ну вот, та тоже похожая, похожая схема. А вот, кстати, э, возвращаясь к этой моей поездке, то потом, когда мы вышли из такси, то сразу же, м, на ресепшен вот человек, который нас встретил, у него было точно такое же предложение, как и у человека в машине. У него был, единственное, свой мини-бар, назовём это так. Вот, а дальше на каждом шагу встречались вот эти магазинчики, пере переносные магазинчики.
Так что я сделал то же самое. Мгм. Да. Мгм. Так. Мгм. Мгм. Да, да, мгм. Да-да-да. Да, да, да. Мгм, мгм. Да, комивояжёры такие. <chuckles>
Пр просто и, разумеется, что чем место, как сказать, его скромнее, тем цены на одни и те же сувениры дешевле.
Мгм. Да, да, да. Да, да, да, конечно, так и есть, ну поэтому получается, да, мгм.
Такси это, фактически, был это был с су не знаю супермаркет с золотыми ручками, так бы я его назвал.
Мгм. Мгм. Ну так и есть, че чем дальше вот, э, местоположение, где клиент самый дорогой, тем дешевле и цена уже умеренная.
Да!